ก็มีเรื่องความรัก อะไรอย่างเงี้ย คือคนอะอยากจะรู้หมดแหละ พอมันเป็นคนที่แบบ เป็นคนรวยหรือว่าเป็นคนมีชื่อเสียงคนดัง อะไรเงี้ย คนก็อยากจะรู้ว่า อุ้ย แบบ เขาเรียกไรอะ คนรวยเขามีความรักแบบไหน? เขาไปเจอกับคนรักแบบไหน?
อืม คนดัง อืม อืม แล้วอย่างเงี้ยคุณมีดาราหรือคนดังที่คุณ คอยติดตาม เอ่อ ชีวิตเขา เอ่อ บ้างไหมคะ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ?
เพราะว่า ก็มีเยอะอยู่นะคะ <chuckles> คืออยากรู้ไง
อืม พอ ค่ะ อย่างเช่น?
เออ เราอะก็จะติดตามพวก เขาเรียกไร วงที่เราชอบเนาะ ซึ่งพอเราไปติดตามผลงานเขาแล้ว ใช่ เป็นศิลปิน K-pop อะไรเงี้ย พอเราติดตามผลงานเขาแล้วอะ เราก็อยากจะรู้ว่าเขาอะมีชีวิตส่วนตัวยังไง คือไม่ได้อยากจะไปตามติดขนาดนั้น แต่ก็อยากจะรู้ว่า เออ เขามีคนรักไหม? เขาชอบคนแบบไหนนะ? อะไรเงี้ย แบบควรปก
อืม เป็นศิลปิน ค่ะ อือฮึ เออ ใช่ อืม เป็นติ่งเขาด้วยหรือเปล่าคะ หรือว่าแค่อยากจะติดตาม เฉย ๆ โอเค คือถ้าจะพูดให้มันง่าย ๆ ว่าเป็นแฟนคลับเขาอะเนาะ ก็เลยอยากจะติดตามเขา อา แล้วไงอีกคะ?
ใช่ ใช่ ๆ <chuckles> วันปกติ ใช่ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ตามแค่แบบดาราที่เราชอบนะ ไม่ได้ตามแค่วงที่เราชอบ หมายความว่า พอเราสนใจวงการไหน เราก็อยากจะรู้ว่า อ้าว แล้วดาราคนอื่นเขาใช้ชีวิตยังไง?
อืม ค่ะ อา หมายถึงว่าวง วงการดารา เค เอ่อ K-pop อะ หรือว่าเกาหลีเนี่ย เขาใช้ชีวิตไงบ้าง อา แล้วยังไงอีกคะ? ค่ะ
แบบว่า ใช่ ใช่ เราก็อยากรู้ว่า โอ้ คนที่มีเงินมาก ๆ แบบคน K-pop หรือคนที่ไปไหนก็มีคนรู้จักเนี่ย ก็ใช้ชีวิตปกติแบบไหนนะ มันก็ มันก็ ซึ่งในความรู้สึกเราอะ เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าติดตาม เพราะว่า เพราะว่าเราไม่ได้ มีชีวิตแบบนั้น <chuckles>
อืม อืม อืม ค่ะ

อ้าว เหรอคะ เออ แล้วเรารู้สึกไง แบบว่า เอ๊ย พอสงสัยแล้วก็เป็นเพราะอย่างงี้ไหม ช เราก็เลยแบบอยากจะติดตาม ช เขาเรื่อย ๆ ช่องทางอื่น ๆ จากรายการนี้ในไหมคะ?
เคยเห็น ใช่ แล้วก็อยากรู้ว่า อืม ซึ่งหลาย ๆ อย่างที่เขาทำอะ มันก็ดูเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนาะ หมายความว่า
อืม อ๋อ
แต่ว่ามันจะดู
ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไป เออ แต่ว่า
ใช่ แต่จะดูมี Privilege นิดหนึ่ง หมายความว่าเขาไม่ต้อง เขาเรียกอะไร ออกไปทำงาน หมายถึงว่าเขาก็ได้ทำโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่อง เงิน อะไรอย่างเงี้ย
เข้าใจค่ะ อืม เพราะว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียง รายได้เขาก็แบบว่าเยอะอยู่แล้วอะเนาะ อืม แต่ว่า
เหมือนกับแบบ ใช่ ม ใช่ เหมือนแบบเขาตื่นมา แล้วเขารู้สึกว่าเขาจะต้องซื้อของเข้าห้อง เขาก็สามารถเลือกซื้อได้เลยโดยไม่ต้องไปคิดมาก อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ มัน มันก็สนุกดี
อืม อืม เข้าใจเลยค่ะ ก็แสดงว่าพอคุณเห็นรายการแบบเนี้ย แล้วก็เห็นชีวิตของดาราแล้วอะ มันก็ทำให้คุณรู้สึกว่า เออ เขาก็ใช้ชีวิตทั่วไปเหมือนคนธรรมดานี่นา ไม่ได้แบบว่าวิเศษ แบบแตกต่างอะไรจากคนทั่วไป มีการไปซื้อ ของ มีการทำงานบ้าน ออกกำลังกาย เหมือนกับคนทั่วไปเลยค่ะ ตั้งแต่นั้น ค่ะ แล้วไงอีกคะ?
ใช่ ใช่ แล้วก็ ตอนที่จีโฮทำงานบ้านน่ะ คือจริง ๆ เขาจะ ส จ้างคนมาทำก็ได้ ใช่ไหมคะ?
อือฮึ ใช่ อืม แต่เขาทำเอง
เออ ชอบทำเอง อ <chuckles> เปลี่ยนหลอดไฟก็เปลี่ยนเอง
เออ
ทำกับข้าวก็ทำเอง
แล้วอย่างเงี้ยมันทำให้คุณรู้สึกว่ายังไงบ้างคะ? ตอนนั้นน่ะ
มัน มันสนุกอะ มัน เรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราอยากทำนี่แหละ แต่หมายความว่ามันก็ต้องมีเงินเนาะ หมายความว่าจะทำกับข้าวเอง แล้วอยากได้วัตถุดิบที่ดีก็ต้องมีเงิน ซึ่งเขาก็ทำเองแหละ แต่ว่าเขาก็ไปเดินซื้อเองด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ย แบบว่าซื้อของดี ๆ มาทำกินเอง อย่างเงี้ย คือเรารู้สึกว่ามันเป็นความ มันเป็นชีวิตที่เราอยากมีด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดี ถ้าเรามีเงินเราก็คงทำอะไรแบบนี้ แต่เราคงไม่ทำเองขนาดเขา <chuckles>
อืม อืม ใช่ อืม อือฮึ อือ

ง่ายกว่าสมัยก่อนนี้ นิ นี้เยอะเลยเนาะ เพราะว่าไม่งั้นถ้าเราอยากจะรู้เรื่องราวของดารา อะไรอย่างเงี้ย เราจะต้องตามข่าว แต่สมัยเนี้ย ทุ่ม เออ ก็คิดว่า เอ่อ ถ้าหากว่าเราอยากจะติดตามใกล้ชิดอะ มันก็มีไอจี มี Twitter แล้วก็มีเฟซบุ๊ก อะไรอย่างงี้เนาะ อือ
ใช่ อือ อา มาเลย อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็สามารถพูดคุยกับเขาได้โดยตรงเลย แต่อ่านไม่อ่านไม่รู้นะ แต่มันก็คือการที่ การเชื่อมกันโดยที่ไม่มีคนกลาง ซึ่งเราก็รู้สึกว่า
อา อืม คือเหมือนกับว่า พอเราแบบว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไร เราก็แบบว่าไปโพ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะ ไป ไปพิมพ์ในคอมเมนต์ ในช่องคอมเมนต์ ใน ใน เอ่อ ในช่องของเขาโดยตรงได้เลย อา โอเค
ไปพิมพ์ได้เลย ในรูปภาพ อะไรอย่างงี้ ใช่ ได้เลย ใช่ มันก็กลายเป็นว่า มันไม่มีตัวกรองในระดับหนึ่ง
อืม เออ
ยิ่งคนเล่น social media กัน ตอนที่มันเข้ามาใหม่ ๆ ก็ยิ่งแบบ ยิ่งรู้สึกว่าพูดได้เลย ไม่ต้องคิด อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
ค่ะ อืม เข้าใจเลยค่ะ แล้วอย่างงี้คุณเห็นด้วยไหมคะกับการที่แบบว่าสามารถที่จะพิมพ์อะไรก็ได้อะค่ะ อย่างเงี้ย โดยที่ไม่ต้องสนใจความรู้สึกของดาราว่าเขาจะรู้สึกยังไง เพราะว่าเราสามารถพิมพ์ลงไปในคอมเมนต์ได้เลยอะค่ะ คุณคิดว่ายังไงคะ?
เรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นการพิมพ์ แบบพิมพ์ไป เรื่อย พิมพ์แบบ เหมือนพิมพ์ข่าว drama แล้วก็ไปพูดเลยว่าแบบ "ฉันไม่เชื่อเธอหรอก" อะไรอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไร
อืม อืม เพราะอะไรคะ?
อือ เพราะเรารู้สึกว่า อืม แล้ว คุณเป็นใคร? <laughs>
คือคุณเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเขา ไม่ได้เป็นญาติเขา ไม่ควรที่จะแบบว่า
ใช่ เหมือนไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องเนี้ย หมายความว่าต่อให้คุณรู้สึกยังไง สุดท้ายแล้วคนที่ต้องดำเนินเรื่อง หรืออยู่ใน drama นั้น ก็คือตัวเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่
อืม อืม เปิดตัวเขา อือ เออ แล้วถ้าหากว่าเป็นในฐานะแฟนคลับล่ะคะ อาจจะผิดหวัง หรืออะไรอย่างเงี้ย คุณคิดว่ายังไงอะคะ?

เราคิดว่า อันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะ หมายความว่า ถ้ากรณีที่ตีความออกมาแล้วว่า อืม ที่รักของคุณอะผิดจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก็ด่าไปเลยจ้ะ อา หรือว่า
อืม อืม โอเค แสดงว่าก็เป็นแล้วแต่กรณี ๆ ไปเนาะ อืม โอเค
ใช่ แต่ถ้าเป็นกรณีที่มันยังคลุมเครือ หาความผิดไม่ได้ หรือว่าไม่ได้ความ เป็นความผิดที่แบบตำรวจออกประกาศจับแล้ว อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
อืม อืม อืม โอเค
ก็ อืม ไม่ค่อยพูดเท่าไร แต่พอเป็นเรื่อง ถ้าแบบ เหมือนแบบสมมุติมีศิลปินเกาหลีทำความผิด อย่างเงี้ย แล้วแบบตำรวจออกประกาศจับ เรื่องทุกอย่างยืนยัน แล้วก็ อืม เราก็ ออ เลยจ้ะ ใช่ ใช่ อยากด่าด่าเลย
โอเคค่ะ อืม ถึงจะคอมเมนต์ได้เต็มที่เลย แต่ถ้าหากว่ายัง มันยังคลุมเครือ อะไรอย่างเงี้ย ยังไม่ ไม่รู้ว่า เออ มันจริงเท็จแค่ไหน แล้วก็ เอ่อ ยังไม่มีอะไรที่ยืนยัน ก็ยังไม่ควรที่จะคอมเมนต์ หรือว่า เอjอ แสดงความคิดเห็นอะไร อ๋อ โอเคค่ะ
อะไรอย่างงี้ แล้วถ้าเป็น ใช่ เราคิดว่าก็แสดงได้แหละ แต่ว่าเราไม่อยากให้แสดงในเรื่องที่มันเป็นปัญหา แบบว่าอย่างเช่นปัญหาผัวเมียอย่างเงี้ย เราคิดว่า อ อืม ไม่ ไม่ต้องก็ได้มั้ง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ <laughs>
อือ ควรจะระวัง อืม ไม่ใช่เรื่องของเราเนาะ <chuckles> อะไร อย่างเงี้ย มันควรจะเป็นเรื่องของคน 2 คน ประมาณนี้เนาะ
ใช่ ยกเว้นว่าจะเป็นแบบ โอ้โฮ! โดนทำร้ายมา อะไรอย่างงี้ มันก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง
อา ใช่ อืม โอเค
อืม แต่ถ้าเป็นเรื่องแบบ เถียงกันเรื่องแบบ เขาเรียกอะไร ใครจะเลี้ยงลูก ใครเป็นคนให้เงิน อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ มันก็ เออ มัน มันอีกเรื่องหนึ่ง
อืม ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ อืม โอเคค่ะ งั้นขอถามอีกคำถามหนึ่งสิคะ เอ่อ ในการเสพข่าวดาราหรือว่าติดตามชีวิตดาราเนี่ยค่ะ มันควรจะมีเสพข่าวแบบ ส มีสติยังไงบ้างคะ? ช่วยลองแนะนำให้หน่อยสิคะ?

อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ เออ แล้วอย่างเงี้ยอะค่ะ มีการติดตามเขาไปเรื่อย ๆ จนถึงทุกวันนี้ไหมคะ หรือไงคะ?
ติดตามเรื่อย ๆ ค่ะ คือเขามาออกรายการนี้ 2-3 รอบอยู่นะคะ <chuckles> คือคนน่ะชอบดู แล้วก็ชอบแซวกันว่าแบบ "โอ๊ย! นั่งบ้างเถอะ นั่งสักทีตั้งแต่ ตื่น มาเนี่ย นั่งหรือยัง?" <chuckles>
อืม อ๋อ โอเค ม หมายถึงว่าคุณมีการติดตามเขาอะในช่องทางอื่น ๆ นอกจากรายการนี้ไหมคะ อย่างเช่น เอ่อ บนทวิตเตอร์ หรือว่าไอจี หรือยังไง? อ๋อ ดูแค่รายการนี้เนาะ อืม โอเค ค่ะ
อ๋อ ไม่ ไม่ค่ะ ไม่ได้ขนาดนั้น ใช่ ตาม ตามไอจีอยู่ แต่ว่าแบบว่าเหมือนกับว่าถ้ามันขึ้นมาหน้าฟีดอะก็เข้าไปดู แต่ว่าช่องทางนั้นมันจะไม่ ไม่ค่อยเห็น เขาเรียกอะไร ไม่ค่อย เขาไม่ค่อยลงอะไร เอา ศิลปินเกาหลีเขาจะแบบถ้ายังอยู่ในค่าย อะไรเงี้ย เขาจะไม่ค่อยลงชีวิตส่วนตัว อะไรขนาดนั้นเนาะ เออ ก็จะเห็นได้จากรายการ อะไรเงี้ยค่ะ จะไม่เหมือน แต่ถ้าเป็นดาราไทยอะเราจะตามติดนะ หมายความว่าเข้าไปดู อะไรเงี้ยค่ะ
อ๋อ อืม อืม อ๋อ โอเคค่ะ อืม โอเค ค่ะ อืม
เพราะว่าเขาจะลง อย่างเราอะชอบตาม ถ้าเป็นดาราไทยอะจะชอบดูเต้ย จรินทร์พร
ค่ะ อา เหรอคะ เพราะอะไรถึงชอบอะคะ สไตล์เขา หรือว่าอะไร หรือว่าเคยดูหนังที่เขาแสดง?
ใช่ สไตล์ สไตล์ เอง เขาเรียกอะไร Taste of Fashion เขาเรียก Taste Fashion เทสต์ การแต่งบ้าน ไรเงี้ย คือเราชอบหมดเลยในสไตล์ของเขาอะนะ คือสไตล์ค่อนข้างตรงกัน แล้วเราก็อยาก ซึ่งมันก็เป็นอีกแหละ มันคือคนที่สามารถมีสไตล์ในแบบที่เราอยากมีได้ เพราะว่าอะไร เพราะเขามี เงิน
อืม อือฮึ อ๋อ